Chào bạn.
Rồi, hello, chào bạn nha. Hôm nay cuối tuần rồi, có dự định gì, à, đi đâu chơi với bạn bè, hay tổ chức tiệc tùng ăn uống hông?
Ừm, ờ, ừ. Ừm. Thực ra thì, ờ, bên mình thì chưa có cuối tuần đâu, ngày mai mới là cuối tuần, nhưng mà mình sẽ, ơ, suy nghĩ. Chắc là mình sẽ, kiểu, ờ, tụ tập, ờ, bạn bè đến nhà để làm những cái món ăn để ăn cùng với nhau, mà tại vì 1 tuần qua chắc là mọi người cũng ăn ngoài khá nhiều rồi ấy, đó, ừm.
À, ngày mai mới là cuối tuần, đúng hông? Ừm. Ờ. Ừ, ừ, ừ, cho nên là chắc là ngán cho nên là sẽ tự tự nấu luôn, đúng hông? Ừm, ừm.
Chính xác. Đúng rồi, thực ra thì, ờ, thật ra thì mình ở Mỹ, và nó, sao ta, c những cái đồ ăn ở Mỹ nó đ nó dầu mỡ cực kỳ nhiều luôn, cho nên là mình nghĩ, ơ ừm.
Ờ. Đúng rồi, mình thấy, giống như là, dạng như junk food, thức ăn nhanh không à.
Đúng, đúng, đúng, nó đó, nó đó, cho nên là mình nghĩ phải có một cái buổi nào đó mà tập trung ở nhà để mà ăn những cái gì đó nó lành mạnh tí tí xíu, để detox này kia ra, đó. Ừm.
Ừ. <chuckles> Đ đúng rồi, thải độc cơ thể, rồi chứ bây giờ đi ra ngoài đường mà ăn ba cái dòng mà thật sự ở đài ở Việt Nam mình thấy cũng vậy. Tụi tụi nhỏ nhỏ như cấp 2 cấp 3 giờ, nó vô mấy quán gà rán các kiểu, thấy ăn thức ăn nhanh hông à. Domino's Pizza, ừ, mình thì thấy, ờ, người người ta nói là ăn thức ăn nhanh quá thì nó sẽ có nhiều cái nguy cơ về cơ sức khỏe cơ thể lắm.
Ừm. Ừ, ừ, ủa, vậy hả? Ừm, ừm, đúng rồi, trời ơi, tụi nó nghiện luôn á, đó, khoai tây chiên. Ừm. Ừm, mình biết, mình biết, thế thì giống như, kiểu, sao ta? Ờ, thực ra thì mình có một cái món tủ, là mỗi lần mà mình gặp bạn bè là mình hay nấu, đó nó là cái món lẩu, ờ, lẩu nấm, lẩu nấm. Tại vì, à, thực ra nói lẩu nấm vậy thôi, chứ thực ra là mình có thể nhúng thêm những cái rau này kia nữa, thì mình hay thấy là nó ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì nó cực kỳ lành mạnh luôn, mà, kiểu, có thể nhiều người cùng ăn với nhau á. Đó, thì đây là một cái món mà, trời ơi, làm cho mình ngậm tại vì thực ra mình là một cái đứa rất thích ăn nấm, kiểu, đủ thứ loại nấm trên đời luôn, đó, mà nó ừm, ăn nấm vừa ngon ừm, ừm.
Ừm. Ừ. Ừm. Bạn hay nấu món gì? À, lẩu nấm, ờ, nghe ngon nhỉ? Đúng rồi, lẩu nấm là phải ăn kèm rau bạn à, chính xác. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> <laughs> Ừ. Nấm đùi gà, nấm, ơ, nấm thịt dê gì gì, mình thấy nhiều nhiều nhiều loại nấm lắm, nấm đông cô, nấm hương, ờ, ừ, nhiều lắm. <chuckles> Mình cũng vậy, mình cũng, a, ăn cái chế độ thuần chay, cho nên là mình thường, ờ, dùng các loại thức ăn về nấm và rau củ xanh tươi nhiều, súp lơ, bông cải các kiểu. <laughs> Ừ.
Nấm đông cô, đúng rồi, đó, nấm bụng dê, đúng hông? Đó, kiểu như vậy, đó, chính xác. Ừm, ừm. Ồ, ồ, hay quá vậy? Ừm, ừm, đấy, thì, ờ, thực ra là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi ăn nấm, tại vì nó ngon, mà nó hổng có mập á. <laughs>
Ừm, ừm. Ờ. Chính xác, ăn nấm là hông bao giờ bị mập nha, trừ khi bạn, a, th ăn những cái món ăn về đầu dầu mỡ chiên xào nhiều quá thì nó mới bị mỡ thôi chứ.
Ừm. Ừm. Ừ.